Mm.
Kasi meron akong pangarap talaga na, alam mo yung, gusto kong magkaroon ng sariling business, eh, pangarap ko yun.
Okey, okey, maganda 'yan.
Oo. Oo, kaso, kaso nga lang, eh, siyempre, may mga hadlang minsan, eh, alam mo na yun? Yung minsan kasi yung iniipon kong pera, nagagastos ko rin, alam mo yun? So
Mm. Okey. Totoo, nakakalungkot.
hindi tuloy ma hindi ko tuloy malikom-likom yung pera na kailangan ko para makapag-start ng investment, 'no, yung business, di ba? So, may pangarap lang naman yon. Hindi naman masamang mangarap, eh, di ba? <chuckles>
Mm Mm. Yes, yes, di naman masamang mangarap, ano ka ba, pero siyempre sasamahan mo rin ng kilos, hindi puwede yung puro pangarap lang din tayo. Pero 'yun na nga, yung business na nabanggit mo na rin, tutal nabanggit mo na rin 'yang business, kung magkakaroon ka ng business o magawa mo man yang business na yan ngayon, anong business yan?
Yon, oo. Tama, tama. True. Gusto kong magkaroon ng sarili kong record store, eh.
Oy, talaga?
Bilihan ng mga bilihan ng mga CD, bilihan ng mga tape, ng mga plaka, ng mga music equipment. Basta sa music music music store. Gusto kong magkaroon ng gano'n. So, kaso
Okey. Okey. Interesting. Mm. Okey.
siyempre, kailangan bago ka makapag-invest sa gano'ng klaseng business, kailangan may ipon ka, di ba? So, sa ngayon, pangarap na lang muna <chuckles>
Mm. Yes, may pera ka. Mm. Ano ka ba, matutupad din yan sa sipag at tiyaga. Mahilig ka ba sa musika? Matanong na lang din.
Salamat. Sobra. Sobra, sobra, as in sobra talaga, oo. Mahilig ako sa mga banda, ayan.
Okey. Ka okey, okey, kasi agree ako diyan, eh, kasi hindi ka naman magbi-business. I mean, siyempre, kung magbi-business ka, dun ka, dun sa hilig mo o gusto mong ginagawa. Di ba?
Yon, tama tama naman, tama naman. Kaso, tawag dito, alam mo, ah, alam mo, minsan nahihirapan din akong, alam mo yun, kahit pangarap naman. Kasi nahihirapan din akong makamit yon kasi, may mga tao kasi minsan na parang, alam mo yung dina-down ako? Oo, parang hindi sila sang-ayon doon sa pangarap ko, parang sinasabi na, "Eh, magsasarado rin 'yan kasi parang hindi in demand yan." yung ganyan.
Mm, kaya nakakatuwa. Mm. Okey. Hindi sang-ayon, mm. "Hindi mo kaya yan." ganyan.
Oo, "Hindi mo kaya yan, kasi yung trabaho mo naman na yun, hindi naman malaki" alam mo yung mga gano'n-gano'n ba, mga kritisismo ba? So, kung minsan tuloy para bang nada-down ako, nahihirapan tuloy akong
Mm. Mm.
alam mo yon? Para bang tuparin yung pangarap ko. So, ikaw ba, may mga gano'n ka bang experience?
Mm.

Siyempre naman, 'di mawawala 'yan pero 'yung mga ganiyang sitwasyon alam mo, ginagawa ko nalang 'yan, um, kumbaga inspirasyon na para mas umangat pa.
Ano? 'Yon, hmm.
Kasi sabi nga nila, hindi ka niyan, alam mo hi 'yung mga 'pag alam nilang successful ka, hihilain ka niyan pababa kasi naiinggit 'yan sa'yo.
Oo. Totoo.
'Yan, kaya may mga ganiyan talaga, pero ako kung may payo ako sa'yo, ha, siyempre kung matupad mo 'yang pangarap mo na 'yan at siyempre makapag-ipon ka ng malaki-laki gawin mo 'yan, huwag mong pakinggan 'yung sinasabi ng ibang tao. Kasi hindi siya makakatulong sa'yo, siyempre lalo na't isipin mo na lang may ambag ba 'yan sa business mo. <laughs>
Oo. Oh, ano 'yun? 'Yun. Oh. Mismo, mismo. Oo, totoo, totoo. 'Di ba, parang
Nagbigay ba 'yan ng pera, oh, di ba? 'Di ba, 'yung mga gano'ng mm.
Minsan kasi ano, eh. 'Pag nagkukuwento ako ng gano'n, halimbawa sa mga kamag-anak ko, minsan pinagtatawanan ako, no, natatawa sila, gano'n, yung parang "Yun ba 'yun? Ang magandang negosyo ganito, ganiyan, 'yung talagang magkakaroon ka ng pangat in demand, oh, passive income." Alam mo 'yun, at siyempre may kanya-kanyang opinyon na sila. So, eh ako naman, siyempre parang di ba, parang
Mm. Okey. Mm. In demand ganiyan, mm. Mm.
hindi ako 'yung parang tipikal bang mangarap, gusto ko kung ano 'yung hilig ko.
Mm. 'Yung gusto mo.
'Yung gusto ko, oo. Parang hindi ako 'yung parang halimbawa kunyari in demand 'yung ano, in demand 'yung mga business ng mga nagtitinda ng siomai, hindi ako papasok do'n ayoko ng gano'n, kumbaga
Mm. Mm. Okey.
Alam kong i alam kong kikita ka do'n pero ang tanong ba mag-e-enjoy ba ako, kapag ginawa ko na 'yung business na 'yun?
'Yung gusto mo ba 'yun, 'yung gagawin mo sa araw-araw, kasi siyempre malaking responsibilidad din, 'yung alam mo 'yun, mag-open ka ng isang business kaya dapat ready ka din at gusto mo 'yung gagawin mo, siyempre gagawin mo na 'yan araw-araw, kung paano mo siya palalaguin.
'Yung gusto mo ba 'yun? Oo, 'di ba? 'Yan.